Et tu es et tu et tu vois? Tu as des pays qui sont moins dopés que la France qui auront plus que ça.
Ah oui, oui, oui. Oui tout à fait.
C'est pas normal. Du coup, on a l'impression que, soit ils en ont rien à faire de heu de bah de la France et de sa et de de ce qu'elle devient, soit heu, ils ont ils manquent un peu d'orgueil en fait j'ai envie de dire. Parce que, quand tu vas à l'étranger ou qu'on est visité, bah
D'un d'un côté, ils veulent garder la face. Ils veulent garder la face heu, devant le monde entier, dans le sens où heu, si par exemple il y a un conflit et que heu, il y a plein de de grandes puissances qui donnent, qui font qui qui font des dons qui heu, qui soutiennent et cetera, et que la France ne figure pas parmi ces grandes puissances, bah pour eux, c'est comme s'ils étaient en train de perdre la face un peu.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. C'est triste quand même, hein.
Et en fait, ils se sentent obligés heu, d'agir, de donner, de de montrer un peu au monde entier que voilà, la France a donné ci, la France a fait ci, la France a fait ça.
<blows air> Donc c'est de l'ego alors c'est plus c'est plus l'ego.